Aku mau curhat, dong, dan kayaknya butuh pandangan serta solusi dari kamu, deh. Jadi, gini, aku, tuh, lagi ada target jangka panjang, sih, sebenarnya. Pengin beli rumah, gitu, ya, pengin punya mobil juga, gitu, kan. Nah, tapi, eee, target aku, tuh, aku tetapkan di sebelum usia 30 tahun, sedangkan sekarang, kan, usiaku 26 tahun, ya. Nah, tapi, tuh, aku ngerasa dengan gajiku yang, eee, UMR eee, ibu kota ini, kok, kayak susah, gitu, ya, cari rumah. Bahkan, eee, rumah-rumah yang di gang aja aku lihat, tuh, harganya udah hampir Rp500.000.000, Rp700.000.000, itu, tuh, padahal yang di gang-gang itu, loh. Kalau misalnya rumah yang di perumahan juga itu lebih mahal lagi, eee, harganya. Nah, aku, tuh, bingung, nih, eee, cara menyeimbangkan antara optimisme aku dan juga rasa realisme aku, gitu. Kamu ada nggak, ya, cara supaya aku, tuh, bisa tetap optimis tanpa mengabaikan kenyataan?
Oke, gimana? Oke. Oke oke. Memang tidak dimungkiri, ya, ketika kita pengen beli rumah atau beli mobil, ya, tadi kamu bilang harganya itu, kan, sangat mahal, ya. Apalagi dengan inflasi dan lain-lain, dan sangat wajar, kok, mungkin, eee, ketika kita, tuh, terhalang, gitu, ya, secara finansial untuk mau beli itu. Apalagi kalau tadi kamu bilang mungkin secara gaji kita, tuh, di kisarannya UMR dan, eee, memang pasti sangat sulit, ya, untuk harus apa, melihat situasi yang kita punya saat ini, dan, eee, keinginan kita, ya, realisme kita yang mau wuju kita wujudkan, gitu, kan. Eee, tapi, ya, sebenarnya nggak apa-apa, itu hal yang wajar karena mungkin memang semua orang juga pasti punya tujuan tertentu yang pengen dicapai, dan memang untuk sampai bisa sampai ke tujuan tadi itu butuh proses dan kadang proses itu bisa sebentar, proses itu bisa sangat lama, dan ini memang tergantung seberapa besar dari tujuan yang pengen kita capai. Dan, ya, banyak faktor, lah, ya, jadi sangat wajar, kok. Ya, jadi nggak papa, eee, mungkin nanti aku akan coba bantu, eee, kasih solusi, ya, sekiranya nanti ini bisa cocok juga dengan kamu dan bisa menjawabkan, eee, beberapa, eee, hal yang mungkin masih mengganggu pikiran kamu juga. Nah, kalau boleh tau, tadi kamu bilang kamu pengen mencapai, eee, membeli rumah, gitu, ya, mungkin sebelum usia 30, gitu, ya. Nah, eee, sebenarnya yang menghambat kamu sekarang ini selain dari mungkin gaji UMR yang kamu dapatkan itu, ada nggak, sih, secara spesifik lagi?
Iya. Betul, iya. Benar benar. Benar, sih. Oh, gitu, oke oke. Oh, iya, boleh boleh. Iya, benar. Secara spesifik tuh, eee, ada, jadi kan, eee, dalam setahun ke depan, aku tuh akan membantu membayar cicilan orang tuaku. Jadi kan orang tuaku tuh, eee, terikat hutang gitulah, eee, kemarin ada masalah keluarga dan mau nggak mau, eee, aku dan kakakku tuh yang men-support, eee, orang tuaku dari sisi finansial gitu kan. Aku yang bayar tagihannya, kakak aku yang support, eee, kebutuhan rumah tangganya gitu kan. Nah gara-gara itu juga otomatis penghasilanku yang udah aku, eee, alokasikan gitu ya, buat apa aja, harus aku, eee, evaluasi ulang gitu, aku rangkai lagi, eh ternyata aku tuh harus ngurangin budget hiburan gitu kan, mau nggak mau. Nah dari situ aja tuh aku mikir, "Ih ini tabungan buat rumah, apa aku harus ambil, apa enggak?" Gitu kan. Jadi banyak, eee, pengeluaran finansial yang akhirnya harus aku relakan gitulah dalam 1 tahun ke depan.
Oke. Mmm, oke. Oke oke, berarti sangat banyak gitu ya, harus kamu merelakan, eee, impian kamu gitu ya demi untuk membantu orang tua kamu dan, eee, sebenernya kalau aku lihat, ini kan pasti nggak mudah ya harus merelakan masa depan kamu, eee, dan i ibaratnya memang harus ada yang dikorbankanlah ya untuk membantu kondisi keluarga tadi. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri nih, eee, ada kekhawatiran secara spesifik nggak sih, kayak mungkin ketakutan soal, eee, kamu nggak bisa beli rumah nanti di usia yang kamu tadi pengen dan kira-kira kalau untuk jal plan alternatif nih yang kamu punya ada kepikiran belum?
Betul betul. Iya. Nah aku juga, jujur khawatir ya, maksudnya belum punya rumah di usia sebelum 30 tahun gitu, karena aku kan berpatok ke kakakku. Kakakku tuh dia udah mampu membeli tanah dan juga rumah gitu ya, di usia 30 tahun pas gitu kan, itu kan menjadi pemicu buat aku ya. Dan kalau misalnya, seandainya, eee, cita-citaku ini tidak terca belum tercapai, aku tuh, eee, bingung kira-kira aku harus tinggalnya, apakah, eee, ngontrak terus gitu kan, atau tinggal lagi balik ba balik bareng sama orang tua.
Oke. Oh, oke oke. Tapi kalau sekarang ini, berarti situasinya kamu memang tinggalnya masih dengan orang tua atau mungkin bisa diceritain nggak semp gimana? me
Oke, untuk sekarang, set aku tuh ti eee, tinggal satu kota sama orang tua. Namun demi ke apa ya, kemasalahan eh demi kedamaian diriku gitu ya, ke apa ya, kewarasan diriku, aku akhirnya memiki memutuskan untuk pindah, eee eee, tempat tinggal, yaitu ngekos, ya walaupun satu kota, ya kurang lebih beda 40 menit gitu kan, tapi itu tuh, demi apa ya, demi menjaga, eee, rasa waraskulah, karena kan kadang kalau di, eee, rumah tuh banyak konflik, banyak masalah gitu.
Oh oke. Oh baik. Oke, berarti be sebenarnya banyak pertimbangan juga ya yang menyebabkan, sebenarnya kamu ada, pengeluaran lebih gitu ya untuk tinggal sendiri gitu kan, karena kan ibaratnya ini kan menjadi salah satu pertimbangan yang, eee, apa ya, pengeluaran yang kamu, eee, hasilkan itu ya di tiap bulannya. Heeh, tapi itu ya mungkin nggak papa, mungkin memang, eee, itu adalah pilihan kamu dan aku yakin memang kamu sudah pasti mempertimbangkan, eee, banyak hal gitu ya untuk ngambil pilihan tersebut. Nah tapi memang sih kadang, eee, seperti yang kita bahas di awal, kadang kita boleh banget kok punya mimpi, boleh banget punya impian pengen punya rumah, mungkin sebelum usia, eee, 30 tadi ya, yang kamu bilang, tapi memang situasi ini memang agak sulit. Nah tapi, eee, sekiranya nih dengan opsi pekerjaan yang kamu punya sekarang ini, eee, kamu kepikiran nggak sih mungkin untuk, eee, mungkin ambil pekerjaan lain yang sekiranya gajinya lebih tinggi atau mungkin kamu bisa ambil pekerjaan tambahan di luar dari pekerjaan utama kamu. Kira-kira kalau hal seperti itu apakah memungkinkan nggak?
Kuatkan iya betul. Betul betul. Iya bener. Iya. Nah, yang memungkinkan itu paling kerja, tambahan sih. Karena, jujur aku juga khawatir ya, kalau cari kerja baru, di tengah-tengah, eee, inflasi, di berbagai negara, termasuk Indonesia kan. Aku tuh jadi kayak mikir, eee, apa ya, eee, gelombang lay off juga kan di mana-mana, aku juga khawatir tuh ya. Dan akhirnya, aku tuh memutuskan, ya udah lah di, eee, zona aman kerjaan tetap dulu, sambil aku juga nyari-nyari nih, nyari-nyari pekerjaan sam baru dan, nyari-nyari pekerjaan sampingan. Ada sih pekerjaan sampingan yaitu, eee, kru event gitu kan. Nah cuma itu kan, hanya, eee, di event-event tertentu kan. Lumayan sih bayarannya, bisa sampai Rp500.000, tapi, kayaknya aku bakal balik lagi ke kru event itu deh, soalnya sebelumnya aku di situ.
Oke. Oh. Iya. Mmm, oke oke. Berarti sebenarnya kamu udah mencoba juga ya, beberapa pekerjaan sampingan di luar, pekerjaan utama kamu. Dan sebenarnya itu, oh sangat bagus, dan aku apresiasi juga usaha kamu, yang di mana sebenarnya kamu punya tujuan dan kamu udah berusaha mencoba, m mewujudkannya gitu ya dengan hal-hal seperti ngambil kerjaan tadi. Nah tapi mungkin, eee, memang ya, kadang, tidak dipungkiri situasi finansial, atau situasi, eee, mencari pekerjaan di, sekarang ini, kan sulit ya, eee, mungkin, nggak papa, ini memang adalah sebuah proses yang kamu lalui, mungkin, sambil dengan sekarang ini kamu mengerjakan, eee, kerjaan yang kamu, punya, kamu bisa tetap melanjutkan, mencari, ini ya, kerjaan tambahan apa lagi sih yang kira-kira, mungkin bisa kamu lakukan. Sekiranya ini mungkin bisa membantu menabung, lebih banyak juga, untuk diri kamu, tadi, punya impian ya, untuk membeli rumah tadi. Dan, mungkin kita juga bisa menyempatkan untuk mempelajari skill-skill baru, yang sekiranya bisa berpotensi, untuk mendukung nih, pekerjaan kita nanti di masa depan, entah mungkin, karir yang baru, entah mungkin bayaran yang lebih besar, jadi kan, kalo kita punya valuasi diri yang lebih, secara kemampuan, nah ini, biasanya cenderung, eee, berjalan paralel ya, secara positif berkesinambungan dengan gaji yang bisa kita dapatkan. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Dan, mungkin kita juga bisa pertimbangkan dari segi pengeluaran kita juga ya tentunya, dengan mengurangi mungkin pengeluaran kita yang sekiranya, eee, kurang perlu gitu ya, mungkin dari sisi hiburan. Nah ini mungkin bisa di, eee, kurangi gitu ya jatahnya per bulan, kira kira bisa nabung lebih banyak juga. Kira-kira menurut kamu gimana?
Betul, iya. Duh, makasih loh. Benar, betul. Betul iya. Oh gitu. Iya. Benar. Ah iya ya. Betul, iya sih. Iya sih. Bener, sih. Kayak, aku juga udah kepikiran buat, eee, tambah-tambah skill, gitu kan. Seandainya memang, eee, skill yang sekarang, tuh, industrinya udah semakin melemah, gitu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk switching karir. Tapi kan tetap butuh, eee, menabung keahlian gitu, kan, dengan sertifikasi, dengan pelatihan, mungkin yang memang lebih bayar, modalnya, gitu, ada butuh duit juga. Cuma nggak papa, lah. Yang penting kan, untuk masa depan aku juga yang lebih baik, nih, dari sisi penghasilan. Terus, eee, ter terkait yang mengurangi anggaran, juga, bener sih. Memang, aku tuh akhirnya mengevaluasi lagi, me ngu ngurangin, eee, apa ya, budget hiburan, ngurangin budget ngopi juga, gitu. Tapi ya, semoga, dengan pengurangan itu, aku bisa lebih menunjang lagi, eee, tabungan aku untuk beli rumah, ya.
Betul. Iya. Ya, betul. Oke, nanti itu bisa dicoba aja. Eee, mungkin, di awal akan lebih sulit ya, karena kan, banyak hal yang mungkin mesti dicoba, banyak hal yang mungkin juga perlu dirubah, gitu ya, pelan-pelan. Tapi nggak papa, jalani aja, set set bertahap, gitu ya. Eee, karena, mungkin, eee, untuk mencapai tujuan yang besar pun, usaha yang kita lakukan pasti juga akan sama besarnya. Jadi, eee, nggak papa. Semoga, dari sini nanti, bisa tetap semangat, ya, untuk menjalani, eee, pekerjaan kamu, tanggung jawab yang kamu pegang juga, dan aku doain juga, pokoknya yang terbaik. Semoga nanti kamu dikasih rejeki lebih juga, di sini.
Nah, iya kan? Iya, betul. Bener, sih. Aduh, amin. Iya, kadang kalau misalnya aku lihat, eee, apa ya, rencana penganggaran, gitu ya, untuk menuju rumah dengan penghasilan sekarang tuh, suka pesimis banget. Karena kan, terkesan, eee, tidak realistis, ya. Tapi, kalau misalnya aku yakin, dan aku juga mungkin, eee, mendengarkan saran-saran kamu yang tadi, tuh, eee, yang terkait menambah penghasilan, cari penghasilan sampingan, dan ngehemat budget, kayaknya memang, eee, perlahan-lahan akan menemui jalan keluarnya, ya. Meskipun, butuh proses bany lama, gitu ya, pasti aku yakin sih, aku akan lebih, eee, bisa dalam mengejar cita-cita aku. Aduh, makasih banyak, ya, udah mau dengerin, eee, cerita aku, udah mau ngasih saran-saran yang relevan, dan sekarang aku jauh lebih tercerahkan, nih. Makasih banyak, ya.
Mmm, iya. Iya. Ya, sama-sama. Semoga, kamu dikasih banyak rejeki juga, dan aku doain juga, pokoknya, segala yang terbaik bisa terjadi, deh, buat kamu.
Aduh, amin. Oke deh, kalau gitu. Sampai jumpa lagi, ya.
Ya, sampai jumpa.